"Eu que pago. Tá achando que o dinheiro cai da onde, do céu? Aquelas horas extra que a mãe consegue trabalhar, por que vocês estão ajudando? Eu não trabalhei porque eu tive que fazer parte de vocês, ou seja, dinheiro não cai do céu, infelizmente. E a minha resposta é não, você não vai ter dinheiro nem para fazer unha nem para ir no no aqui embaixo, na sorveteria, tomar um sorvetinho de 5 €". Acabou a história. Aí elas entendem, né que ai é melhor não reclamar, melhor fazer.
Verdade. "Melhor eu fazer quietinha".
Exato. Tem vezes que a a minha filha maior, ela é um barato, né. Porque ela às vezes ela chega e ela começa a brigar com a menor.
<laughs>
Por quê? Porque ela quer sair. Aquele faniquito da adolescência, né, 17 anos.
Sim. De qualquer jeito. "Quero ir pronta".
É, quer sair, quer bater perna com o namoradinho. Aí ela chega da escola já gritando: "Lara, já começa a passar o pano nos móveis. Vou terminar de comer e vou começar a limpar, hein".
<laughs>
Aí ela fala: "Mãe, eu posso ir passear?" Ai eu falo assim: "Ai, eu nem sabia, né, Julia, que você chegou já limpando casa, e eu nem sabia que o motivo era porque você queria bater perna". <clicks tongue> "Ah, então, é que hoje o dia está tão bonito, né. Eu estou indo tão bem na escola". <laughs>
Porque ela quer <laughs> Deixa lá. <laughs> <laughs> Tudo tem um porém, um porquê, né. <laughs>
Exato. Mas isso é o legal, né, dela já ter aquela consciência de que para ela conseguir ter alguma coisa, ela precisa fazer. E isso eu incluo o meu marido também.
Ela precisa fazer primeiro. Muito <gasps> E aí, ele tem também as tarefas dele já pré-definidas aí?